あ、そうですね、本音を言えずに我慢している、あの、私の友達がいるんですけど、ちょっと、あの、仲がいい、ま、高校からの友達が1人いて、ま、何人かいるんですけど、その1人のあの、そのうちの1人ですね。まがちょっと、ま、私も結構、子供がいる年なんで、もう、皆あの、結婚とか、あの、子供とかいる年あんまり人と、あの、生活は比べちゃいけないんですけれども、その友達はずっと、なんかもう、なんかもう、自分の好きなことをずっとしてて、いい人なんですけれども、とても仲いい子なんですけど、もうずっと、高校の時から同じ趣味なので、なんか、うん、大丈夫かなってちょっと心配もしてるんですね。うああ、なのではい。
はい。 はい。 はい。 はい。 ええええ。 はい。 ああ、なるほど。うん。そのお友達について何かあの、あれですか？あの、お悩みがあるっということですか？
そうですね、なんか、この前、あの、そうですね、会った時も、全く高校の時代から変わってないので、ちょっと心配っていうか、なんか、大丈夫かなっていう私ん中で不安が、なんか最近、なんか、あのね、あの、ま、盛り上がってきたっていうか、なんつうか、そうか、ちょっと心配になってきたんですね。まあ、ま、人のことなので人のっていうか友達なんですけど、ちょっとすちょっとね、あの、「このままで大丈夫なのかな」ってちょっと思い始めてんですよね、ま。
うん。 ああ。 うーん。 うん。 なるほど。あの、あなたご自身と、そのお友達と2人で、もすもう少しいるって言ってましたよね、先ほど、あの、他にもお友達がうん。
うん。 あ、そうですね。他にも友達他の友達は、ま、そうですね、あの仕自分の好きな仕事したり、ま、自分のね、あの、家庭築いていたり、ま、そんな感じで楽しくやってそうなんですけど、もう、その彼女はですね、なんかずっと、ひとりでいて、ずっと、このままずっと、ひとりなのかなと思うとなんか、ちょっと寂しくなってきいるような感じがしてくんですよね。
うん。 ええ。 うん。 ああ、なるほど。そのさ3人で仲良しだったんですか？高校の時から、あ
あ、そうですね、高校の時はすごい3人仲良しで、でも、もう1人のその、私の友達もですね、もうなんか、好きなことをやって楽しくしてるんですけど、ま、もう、その彼女がですね、そのメインの彼女がでがやっぱ、あんまりなんか、楽しんでるのか、ま、楽しんでるように見えるんですけど、なんかずっとね、アイドルを追いかけたりしてる感じの人なのでうーん、そうなんですよね。ちょっとこれでいまあ、彼女がいいんだったらいいんですけど、うーん、でもそのまま、ずっとお年をね、取って、え、ね、ずっとそのまま、おばあちゃんなっていくのかしらって考えたら寂しくなっていくような感じもするんですよね。
うーん、うんうん。 はい。 ええ。 うん。 ええ。 ああ、<laughs> そうなんうん。うん。 うーん。 うーん。そうなんですね。じゃ、すごく仲良くて、あれなんてなんか、親身になっちゃうんですね、きっとね、ご自身がね。うんうん。
そうなんですよね、うん、たまに会うと、ちょっとね、あの、私の話になると、やっぱり、子供の話だ、旦那の話をするんですけど、彼女としては、ね、追っかけてるアイドルの話をしてきて、私としては、「はあ」で終わってしまうんですね。なのでちょっと、どうしていいかわからないんですよね、なんか、バカにしてもいけないバカにっていうか、ね、ちょっとあんまり、「これ、こうしたらいいんじゃない？」って私が言っても、彼女が好きなことしてるから私はいいと思うんで、何も私が言うことじゃもないんでね、あの、うん、こうも言えないんですけど、ちょっと心配なんですよね。うーん。
うーん、ええ。 <laughs> うーん。 うーん。 うーん。 うーん。 うーん。 うんうん、ずっとその高校の時から、今に至るまで仲良しが仲えが続いていて、あの、結構、頻繁に会われたりするんですか？
はい。 あ、そうですね、私今海外に住んでいるので、ああのちょっとあまり会えることないのであの日本人の友達がそうですね、あんまりいないんですね。で、やっぱり高校高校からちょっとあの海外に出てまして。それからあのやっぱり日本に帰るとやっぱね、高校からの友達ってなんか仲良くしてくれる友達がね、あんまり少ないじゃないん、や、少ないんですね、私の中で。で、そのその2人が女子の2人がすごい仲良くしてくれて、やっぱり会うとね、すごい嬉しいんですよね。
はい。 あ、はい。 はい。 うん。 うん。あ、じゃあ、そのお二人は日本にいて、日本の高校のお友達。うん。じゃあ、日本に、あの、帰省するたびにっていうか、会われたりするんですか？
はい、そうです、はい、そうなんですね。 そうです、毎回会ってくれるんです。もうすごい嬉しいんですよね。だからすごい嬉しくて嬉しくてしょうがないんですけど、ちょっとね、この前会った時もちょっとそのアイドルの話になっちゃって、ずっとそういうアイドルの話しかしないんですよね。で、あの、ああ、アイドル以外になんかないのかなと思っても、あ、やっぱり大好きなんでしょうね。ずっとその追いかけてるアイドルの話をしてくるので、わあ、ああって、そう。私は、はあで終わってしまうんですよね。だから向こうは、うん、興味深く私の家族なり、子供の話を聞いてくれるんですけれども。うんうんうん。そうなんですよ。向こうは興味はあるんですけど、私はあんまりアイルドが興味がないので、ああ、で終わってしまって、なんか彼女これから大丈夫なのかしらって、そいで私が不安になってきちゃうんですよね。
うんん、うんうんうん。 うーん。 ええええ。 うーん。 うん。 うんうん。 うん。 うん。 ええ、ああ、そうなんですか。へえ。 うん。 うんうん。 ええ。 うーん。 そのお友達は、お仕事はされていますか？
はい、仕事をされてるんですけど、やっぱり、親戚のね、家で働いてるので、あ、出会いとかもないみたいなんですよね。
うん。 あ、うーん。 あ、じゃあ、割と世間が狭いというか、世界が狭いような感じなんですかね？
はい。 そうなんですよね。だから「あんまり出会いもないし、好きな人もいない」って言ってくるんで、ああ、それはそれで、ま、しょうがないのかなと思うんですけど。ま、あんま努力もしないタイプなんで、出会いとかもしたくないのかなって、なんか、あんまり、ね、煽ってしまっても失礼かな失礼って言っても、ね、人の、あの、勝手なんであんまり言ってもどうなのかなって思うんで。ちょっとね、本音をちょっと言いたい、みんないろんな聞きたい聞きたいんですけど、聞けない状況なんですよね。
うんうん。 うんうん。 うんうん。 うん。 うんうん。 そうですね。うんうん。 うん。 うーん。ま、あの、高校生の時と、あの、比べて今なんか性格が変わってしまったとか、なんか、あの、ちょっと塞ぎ込んでるような感じはないですか？
はい。 うーん。 ああ、ないですね、全く同じなんですよね。うん、また高校生と同じような性格をしてるので、なんだろうって、あの、この新鮮はさはいいんですけれども、ちょっとね、こうこずっと、の、高校生のままだと、も、ちょっとね、それもちょっとね、困ってしまうかなって私の中では思ってるんですけど、彼女の中でそれが幸せだったら、まあ、いいんでしょうね、と思うんですけど。うーん、でも心配ですね。<laughs> 私の中ではね、うん。
うん。えええ。 うん。 うん。 う、う、うん。 はい。 うーん。そうです うん、多分ね、すごく、あの、仲が良くて、あの、ほんとに、あの、先ほども言いましたが、親身になってね、お友達のことを、あの、考えてらっしゃるのがほんっとにお話聞いててよく分かりました。うん、うん、ただですね、あのあのね、多分ご自身も気づいてらっしゃると思いますが、あの、人それぞれの幸せっていうものがありますよね。
はい。 はい。 あ、ありがとうございます。はい、うーん、うんうん。 はい。 うーん、そうですよね。うーん。そうですよね。
うんうん。 まあ、ごくね、世間一般に言われてね、女の人だったらまあ、仕事して、あの働いて、あの、いいい人に巡り合って、子供を産んで育てるのが幸せだみたいな感じのね、世間はまだそういう世の中にあるのかな。この、にほ特に日本の社会では。でもうん。でもそんなことはあの、決してなく、それぞれのが、幸せだなって感じるものであれば、あの、他人がね、周りがどう言おうと関係ないじゃないですか。
うん。 うん。 ああ。 そうですよね、うん。 うん。 そうですよね。うんうんうん。そうですね。
うん。だから、ね、そのうん。そのお友達が、高校生の時と変わらずに幸せな感じ。楽しそうにしているのであれば、まあ、お友達として、そこはなんかあの、一緒に喜んであげてもいいのかななんてお話聞いてて思いました。でも、心配の方が上ですか？
うん。 そう、うんうん。 そうですね、ちょっと心配になってきちゃって。あの、もしかしてね、あの、私も会える機会がないので、あまりね。どうしてるのかなってたまに考えてしまっちゃって、1人で大丈夫かなと思ってしまうんですよね。だからうん。
うん。 うん。じゃうん。そのかえって、じゃあ逆にね、そのお友達がどうしていれば、あの、心配にならなかったり、あの、幸せだなって思いますか？
うん。 うん。 そうですね、誰か何かもう頼りになる人、好きな人なり、そうですね、何かあの友達なりもう本当にアイドルではなくね、身近にもう少しなんか親近感がね、あの合う人か、ま、なんか親戚なり、親戚じゃなくてもいいんですけど、もう本当に、し近くにね、ちゃんと親しい人がもう少しね、彼女の周りにいればいいかなと私の中では思ってるんですけど、ずっとしこれから1人でね、親もこれから年老いていくのに1人でずっとあのね、親のこれから面倒を見て、そのままね、老後を過ごしていくのかなと思うと、ちょっと心配になっていくような気もするんですよね。
うん。 うん。 うん。 うーん。 うん。 うーん。 ああ、じゃのそのお友達の周りには、あのお友達とかそのいないんですか？仲良くしてるうん。
あ、お姉さんはいますね。お姉さんとお姉さん夫婦とあのご家族がいると思うんですけど、ま、やっぱ家族がいるんでね、彼女も彼女で、うーん、ま、1人でなんとかやってるとは思うんですけど、ちょっとこれからがね、ちょっと、あの心配かなって思うんですよね。うん。
ええ。 うん。 うん。 うん。そのお友達はいないんですかね。なんかそのうん。
そうですね、ああ、1人なんかもっと仲いい子が彼女のあの隣隣つか近所に住んでるんですけども、やっぱりね、そのかその彼女もやっぱり最近結婚しちゃったのでもうそうですね、あんまり、うん、どうなだれ誰かね、仲いい子がもっとた周りにいればいいんですけど、うーん。ま、その心配ですね。
うん。ええ。 あ、そうなんですんんん。 うんうん。 うん。あ、そのあの先ほど高校の時から3人仲良しだって言ったもう1人の人が、じゃあその本人と仲近くに住んでて、ま、仲良くされているってことですか？
あ、違います。その方はまた違うその子その子はまた違うんですね。なので、うーん、難しいですよね。やっぱ皆さんいろんなね、夢を持っていろいろなね、あの目標があるんで、これがいい、これが悪いとか言えないんですけど。ま、そうですね、ちょっと1人で彼女がずっと独身でいてずっとおばあちゃんになっていく姿を想像するとちょっと怖くなってな怖くなっていくなって、それだけそれだけなんですけどね。うーん。
あ、うん。 うんうんうん。 うん。 うーん。うん。 うーん。 うん。 ああ。 うん、多分、きっご自身が今あのね、旦那さんに巡り合ってお子さんも生まれて、あの幸せに感じてらっしゃるから、あのそういう風にあのお友達にも同じような幸せをっていう風にね、おも思われるのかもしれませんね。うーん。うん。
うーん。 うーん。 あ、でもそうですね、そうかもしれないですね。うんうん。うん。ま、彼女が良かったらね、うん、いいんですけどね。
うん。ま、でもうん、そうそうなんですよね。あの、ま、しあわあの、結婚が幸せとは限らないし、あの、またね、あの異性のパートナーを見つけるのがその人にほんとに幸せなのかっていうのも限らないですよね。その本人でしか分からないことなので、逆に、あの何だろう、もう塞ぎ込んじゃってて、今もうなんだなんだろう、もう家に閉じこもりになってしまって、外の世界とシャットダウンみたいなそういう状態でしたら、あのもちろん手は差し伸べてあげたり、声をかけてあげたりするしするべきだと思うんですが、うん、もう今のこういうね、あの本人も楽しんでやっているし、あの高校の時から、ま、変わってないって、ある意味すごく素敵じゃないですか？うーん。
うん。 うん。 うーん。 うん。 うーん。 あ、でもそうですね。そう思ったら素敵ですよね。うんうん。あ、ありがとうございます。そういってそういって思うようになれたら、ちょっと考えが彼女に対しての考えがちょっと変わってきます。そうですよね。高校から、こんこんなね、お母さんになるまでの年まで元気なっていられるっていうことはある意味すごいことですよね。
うーん。 うん。 うん。 うーん。 え、ですよね。そのあのあの、じ実際の人物でなくてもそうやってアイドルをね、あの追っかけてられる情熱みたいなのってね、なかなかみんなが持てるものではないから、そこに情熱を持って生きているので、きっとあのあの幸せな方なんだと思う思っはい、そういうのがなんかお話から伝わってきたので、うん、もうここはあの何か困ってることがあったら手を差し伸べてあげるぐらいのスタンスでいいんじゃないでしょうかね。
うーん。 うん。 うーん。 そうですね。 そうですね。うん、ありがとうございます。ちょっと少し楽になりました。ありがとうございます。
うーん。 あ、あ、良かったです。お話を聞かせていただいてありがとうございました。
あ、はい、ありがとうございます。すごい楽になりました。
はい。仲良くしてあいてくださいね。
あ、はい、これからも頑張ります。ありがとうございます。
はい。